Also, im Moment ja. Ähm, ich finde auch die Idee von dir richtig gut, zu sagen, ähm, äh: „Packe den Gedanken, wenn du beim Shop bei in der Stadt bist, packe den Gedanken und führe es dir ganz bewusst vor: ‚Halt, das wird hier bewusst Kaufdrang äh, Kaufdruck aufgebaut.'“ Die Idee finde ich gut, weil ich glaube, dann findet man wirklich noch mehr Abstand. Die Schwierigkeit, die ich so 'n bisschen sehe, ist, ähm, ich lebe jetzt 'n Leben, das gerade eben außerhalb der klassischen Norm verläuft. Ähm, ich bin eingeschränkt. Ich, ähm, brauche jetzt nicht alle 14 Tage 'ne neue Hose. Ich, ähm, arbeite jetzt grad auch nirgends Vollzeit, ähm, habe, also, auch nirgends 'n Gefühl, mich zusätzlich zu meinen Erlebnissen, die ich gerade habe, noch belohnen zu müssen. Aber der Weg zurück kommt ja irgendwann wieder. Also, der Weg zurück in die in 'ne Wohnung und in 'ne f normale Arbeit. Und, ähm, dann opfert man sich in der Arbeit wieder auf und möchte sich wieder mit irgendwas belohnen. Also, dieser Teufelskreis kommt ja wieder. Da mache ich mir jetzt vielleicht im Vorfeld schon zu viel Gedanken. Aber ich denke, wenn ich mir jetzt im Vorfeld schon Gedanken mache, dann kann ich dann rechtzeitig dagegen steuern, wenn ich wieder zurückkomme in diese in diese Welt.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ähm, absolut verständlich. Ich ich würde sogar sagen, mach dir gar nicht zu viel Druck jetzt. Ich finde, du hast, äh, grade 'n ganz spannenden Teil deines Lebens und genießt den auf jeden Fall. Ähm, das wird ja auch einiges mit dir machen, wenn du dir erlaubst, diesen diese Distanz zu dem Ganzen auch zu genießen. Das macht ja auch vieles mit einem. Weil das Gehirn wird ja dann abspeichern, dass ohne diese ganzen Dinge du ja total entspannt und glücklich warst, weil du's genossen hast. Und, ähm, das wird bestimmt auch einiges auslösen. Und für die Zeit, wo du zurück bist, kannst du dir ja vielleicht so 'n paar Regeln setzen. Eine hast du ja schon, wie zum Beispiel: „Erst was kaufen, wenn was anderes kaputt geht.“ Das kannst du ja beibehalten. Das mit dem Belohnungssystem kann ich auch total nachvollziehen. Vielleicht kannst du dir ja vorher überlegen, für Momente, wo du dich wieder ausgebrannt fühlst oder so 'n bisschen erschöpft, und du denkst: „Oh, ich möchte mir was Gutes tun“ Vielleicht kannst du dir vorher schon überlegen, was das sein sollte. Dass du nicht losgehst mit keinem Plan und dann halt total überschüttet wirst mit Angeboten. Und dann vielleicht mehr machst oder irgendwas machst, wo du im Nachhinein sagst. „Oh, das war jetzt irgendwie unnötig.“ Dass du dir vielleicht vorher was überlegst. Es muss ja auch nicht mal irgendwas sein, was du kaufst. Es kann ja auch sein irgendwie so 'n Spa-Tag, äh, Wellness oder ne, oder was auch immer man gerne macht. Ähm, es es könnte auf jeden Fall 'n bisschen Richtlinie geben, wenn man das vorher, äh, festlegt.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.